أيوه، ما ده اللي كنت هاسأل فيه دلوقتي، يعني هو من كلامِك كده واضح إنه كأطفال أو في مرحلة سنية معيّنة ما ننصحش أي حد إنه يجرّب الكورسات الOnline أو إنه يتعلّم Online عشان الصعوبات اللي أنتِ قُلتيها إنه ال الأولاد مش هيبقوا مركّزين الأولاد ممكن يعملوا حاجات تانية أو يلعبوا جنب الحصة، إن الأولاد ممكن ما يستوعبوش أوي يبقوا محتاجين حد إن هو يمشي معاهم خطوة بخطوة عشان يقدروا إن هُم يفهموا كويس، آآ، لكن بالنسبة للكبار الموضوع ممكن يختلف ويبقى أسهل كتير فلك كلّمينا أكتر عن نَفْس عن تجربتِك أنتِ الشخصية مع التعليم Online.
ده حقيقي. بالضبط. بُصّي أحكي لِك عن تجربتي عن ع شخصيتي أنا، أنا حسّيت إن هو بيوفّر لي وقت كتير أوي، أمّا هاقعد بقى ألبس نُص ساعة والّا آخد ط مشوار مثلًا من البيت لحد المكان اللي هاخد فيه الCourse مثلًا ياخد له هو كمان نُص ساعة، فآدي كده ساعة، وأنا راجعة ساعة زيها أو نُص ساعة، يعني في ساعتين كده ضايعين في السِكة.
إمم. إمم. أيوه.
فحسّيت إن هو بيوفّر لي وقتي جدًا، يعني أنا كان الCourse ده كمان با باختار فيه الوقت، اللي هو كان فيه مواعيد صباحية ومواعيد مسائي.
اهم.
فكنت باختار الوقت اللي الولاد يكونوا فيه في المدرسة.
إمم، حلو أوي.
ف آه، البيت بيكون هادي خالص، وأنا باكون مرّكزة أعمل بقى فنجال القهوة بتاعي المحترم كده، وأفتح Laptop وأجهّز نَفْسي، وقاعدة براحتي خالص عارفة اللي هو أنا قاعدة ببيجامة البيت وبراحتي و وإيه يعني في قمة الانسجام ومعايا الMug بتاعي وإيه الدنيا حلوة، وأقعد بقى أمسِك ال ال ال ال الورقة والقلم بتوعي، وأسمع كده بهدوء وإيه، وأسجِّل نقطة، نقطة و <tsk> ب لأ باحس إن أنا منسجمة بصراحة، أنا باحس إن أنا يعني آآ، رُحت لعالم تاني وأنا قاعدة في بيتي، في نَفْس مكاني، بنَفْس بيجامتي.
إمم. أيوه. <chuckles> أيوه. إمم.

ده طبيعي، أنا كمان حسّيت إن المجهود عليّا بقى أكتر لإن أنا اللي باذاكر لهم، فأنا بقيت أحس إن الدرس اللي اتشرح النهارده آآ عن طريق الإنترنت هو ما دخلّهمش أصلًا، ما وصلّهمش، أنا باشرح معاهم كإنّي باشرح من أول وجديد، الموضوع مُرهِق جدًا عليّا.
إمم. أيو إمم. إمم، إمم.
ف يعني لأ، بصراحة ما أشجّعهوش خالص لأطفالي، يعني باحس إن هو حاجة كده ولا ليها أي لازمة خصوصًا لمّا يبقوا الأطفال، إلّا بقى عارفة لو عملت إيه؟
إيه، عملتِ إيه؟ آه، يعني بس برضه يعني آمم أكيد ت يعني لو أب أو أُم مش هيقدروا يقعُدوا جنب أطفالهم ال24 ساعة، مع بيبقى عندهم شُغل برضه، بيبقوا عايزين يرتاحوا، بيبقوا عايزين مثلًا لو أُم بتبقى عايزة تحضّر أكل، بتبقى عايزة تاخُد بالها من حاجات تانية كتير، فبرضه ده ممكن آآ يعمل load عليكِ، يخلّيكِ آه، ب مضغوطة دايمًا.
قعدت بقى جنبه. يعني جدًا. إمم، جدًا، يعني أنا أنا جرّبت مرّة آآ كان ابني بياخُد درس في ال في الرياضيات وكان الدرس online، لإن المدرّس ما كانش عنده وقت بقى ي ييجي، لإن إحنا بعي بُعاد شوية عن ال عن المدينة، فكنت باعمل إيه، كنت باقعُد جنبه من أول ما الدرس يبدأ لحد ما يخلص، وكمان أقول له "مركّز، واخِد بالك من دي، عارف المدرّس يقصد إيه، في النقطة دي؟" أفضل معاه نقطة، نقطة، فحسّيت إن الموضوع مُرهِق جدًا عليّا، يعني آآ وآخُد كمان وقت باحضّر معاك الدرس وارجع تاني وقت لمّا تكون بتعمل واجباتِك، باقعُد أنا كمان أعملها معاه، فحسّيت لأ، يعني أنا تعبت جدًا، لكن بالنسبة لي أنا كان الموضوع مختلف تمامًا بصراحة.
إمم. اهم. اهم. ياه! إمم. أيوه، آه. إمم. اهم.

أيوه، أيوه صح.
عقلك مش هيبقى مؤهّل إن هو يركّز معاك. فهيّأ بيئة الدرس اللي بتعمل ال يعني اللي بتتعمل برّه في الأماكن، هيّأها جوّه بيتك أو جوّه أوضتك مثلًا بحيث إنّك تكون مدّي نَفْس التركيز اللي أنت بتدّيه وأنت بتحضر قُدّام المُدرِّس بتاعك.
إمم، إمم. أكيد، كل الكلام اللي أنتِ قُلتيه ده قد إيه مفيد وقد إيه النصايح دي غالية وتفيد أي حد، أنا شكرًا على كلامِك اللي أنتِ قُلتيه ده كلّه حديثنا الشيّق ده.
أنا استمتعت أوي بالكلام معاكِ، وشكرًا ليكِ.

دلوقتي في الوقت اللي إحنا عايشين فيه ده، بقى أسهل حاجة إن الواحد يتعلِّم م ب بالإنترنت، مش شرط إن الواحد يروح مكان عشان يتعلِّم حاجة جديدة. فهل أنتِ تعرّضتِ للموضوع ده، اتعلِّمتي حاجة أونلاين؟
إمم. آه، يعني حاجات كتير بصراحة مش حاجة واحدة. بس أفتكر آه، أفتكر أول مرّة آآ، اتعلِّمت فيها حاجة عن طريق الإنترنت.
ياه! زي إيه؟ إيه أول حاجة، كان عبارة عن إيه؟
آآ، أولًا هي كانت أيام كورونا.
إمم.
آآ، أيام كورونا كان كل حاجة قفلت، وكان ال المدارس كُلّها بدأت تلجأ لموضوع التعليم على الإنترنت. بقت ال ال ال الclasses كُلّها بتاعة الولاد بقت ولادي بقوا بياخدوها على ال ال الإنترنت. فمن وقتها بصراحة اتشجّعت.
إمم. طب ليه أيام الكورونا؟ أ تما هو ليه أيام الكورونا كل حاجة قفلت؟
مع أيام الكورونا أنتِ كان في آمم يعني وباء في البلد كُلّها، وكانت المدارس كُلّها قافلة وما كانش في أي تواصل خالص غير عن طريق الإنترنت، حتّى الزيارات المنزلية بين الأهل كانت ممنوعة في الوقت ده.
أيوه. اهم. ياه! ياه! ده أكيد كان وقت صعب أوي.
جدًا، من الأوقات الصعبة جدًا اللي عدِّت علينا كُلّنا و يعني عايزة أقول لِك في أجيال كتير تضرَّرت من الموضوع ده، بسبب حبستهم في البيت. لكن في نَفْس الوقت إمم.
إمم. أيوه وعشا اهم. عشان كده ما بقاش في حد بينزل ولا بيروح ولا بييجي، فكل الناس بقى اضطرت إن تعيش حياتها بالإنترنت.
بالضبط. فكانت أول تجربة ليّا كانت في الوقت ده بصراحة يعني، آآ، لإن كل المنصّات التعليمية بدأت تلجأ للمنصّات الإلكترونية ال عن طريق الإنترنت. وكان أول حاجة ليّا باخُدها كان course آآ، في تعديل سلوك الأطفال.
إمم. اهم. إمم.